Sí, bueno, mira, antes que nada te agradezco mucho el que te abrieras conmigo y me contaras un poco de la situación que estás viviendo. Créeme que, de verdad, me da, eh, siento mucho lo que lo que estás pasando, la situación en la que estás, pero bemo bueno, vamos a tratar de encontrar algún tipo de consejo o una idea para que, pues, la situación mejore y y te sientas bien tú y estés bien con tu familia. Eh, pero antes de poder darte un consejo, me gustaría saber un poco más de tu situación. Por ejemplo, ¿has intentado en algún momento hablar con tu familia sobre todo esto que estás pasando?
Sí, ese es un un bueno, es es el verdadero tema. La única persona con la que yo he hablado abiertamente sobre exactamente este tema de pues, que vengan a verme, visitarme, ha sido mi madre. Desgraciadamente, mi madre no puede venir a verme porque ella está en Estados Unidos y, está haciendo unos trámites para poder quedarse como ciudadana y, ella pues, no puede viajar, pero estoy seguro que ella lo haría. Sin embargo, mi madre me ha dicho: "Mira, pues no puedes estar esperando que las personas hagan siempre lo que tú quieres". Pero por otro lado, pues ¿de qué sirve tener una familia cuando no van a poder acercarte a ti cuando más lo necesitas? Creo que lo más difícil hasta ahora es es justamente esto, tener una comunicación efectiva sin entrar en conflicto o reproches con mi hermano o mi padre, que yo sé que no es tan fácil tomar un avión y, a lo mejor, desplazarse más de 2000 kilómetros. Pero